У меня такая проблема, что вот я заметила, ш мой партнер сейчас, да, как-то охладел, то есть отдалился, и меня это немного пугает. Так как у меня есть, да, такой предыдущий опыт в отношениях, что партнер отдалялся, и после этого мы расставались. И вот этот, эм, страх, э, у меня вот сейчас он прям, ну, меня, а, просто изнутри очень сильный. И я, ну, эт очень сильно волнуюсь сейчас, потому что вот действительно я боюсь, что у нас закончатся отношения. И вот у меня действительно страх быть отвергнутой другими людьми, и я понимаю, что сейчас он очень мешает нашим отношениям, потому что я при любом таком его каком-то холодном поведении жду от него, э, ну, того, что вот скоро мы расстанемся, и, то есть, этот страх и мешает и отношениям, и из-за этого я очень такая расстроенная, то вот, э, сержусь на него. И, ну, то есть, и тепло из отношений, да, н начинает пропадать. И, в общем, меня это сейчас так вот расстраивает, это моё состояние, поэтому хотела бы получить твой совет, как мне с этим справиться.
Ну, я понимаю, что то, что ты чувствуешь,- это, м, такое, м ну, то, что тебе не нравится. Это понятно, потому что, а, м, как ты сказала, что был какой-то ещё опыт предыдущих отношений не очень хороший. И, возможно, именно из-за этого ты испытываешь страх, всё время вспоминая о прошлом опыте. А а вот скажи, пожалуйста. Э, вот с те отношения, которые есть у тебя теперь, они, м, они они давно у вас уже начались? Сколько время вы вместе в отношениях?
Да. Мгм. Ну, отношения начались не так давно, мы вместе месяц, э, вот. И поэтому, да, так как ещё недостаточно устойчивы, да, эти отношения, поэтому, вот, правда, когда партнёр немного охлаждается или его, э, поведение меняется, это начинает меня расстраивать и просто поднимается вот этот жуткий страх, что вот сейчас меня отвергнут, бросят или мы расстанемся. И ну, вот меня это, правда, очень расстраивает. И этот страх вот не даёт мне покоя.
Ну, а тебе не кажется, что вот этот страх действительно, ты просто переносишь свои прошлые отношения на отношения, которые есть сейчас, а на самом деле, а, твой теперешний молодой человек вовсе не собирается тебя бросать. Ну, просто он же не может быть всё время одинаковым. Когда-то, может быть, у него настроение какое-то плохое, мало ли что там, на работе, может, у него что-то случилось, и ты в этом совсем не виновата. Ну, просто он, эм, может быть, э, не такой веселый, как обычно, да, а ты воспринимаешь это как охлаждение именно к тебе. То есть любое изменение его поведения тебе кажется каким-то охлаждением, что вот он, может быть, не хочет больше тебя видеть. А на самом деле, это ж совсем не так. А просто это твои страхи, которые ты принесла с собой из прошлых отношений.
Да. Мгм.
Как ты думаешь, может быть, это вот в этом вся причина?
Да, это точно так и есть. И я тоже об этом думала, что, ну, это же необязательно, да, что вот он не хочет уделять мне времени. А а просто потому, что, да, этот опыт, эта травма, получается, прошлого, она вот, э, сейчас, да, как бы обострилась, ну, в любой такой непонятной ситуации и начинает вот, э, поднимать во мне тревогу. И это меня вот расстраивает, что я не знаю, как мне с ней справиться: и с этой травмой, и с этим страхом.
Мгм. Ну, наверное, прежде всего нужно, а, посмотреть на факты, да? А не на какие-то там то, что тебе кажется, а вот прямо взять и посмотреть на факты, как этот новый твой молодой человек к тебе относится, а, поддерживает ли он тебя там, в каких-то, может быть, твоих, э, м делах и, не знаю, эм проявляет ли он инициативу, чтобы встретиться с тобой, э, как он с тобой разговаривает. Ну, просто вот, э, взять, например, какой-то конкретный ваш день и его прям проанализировать, как себя вёл этот молодой человек с тобой. И, возможно, ты поймёшь, что у вас всё нормально?
Да. Мгм. Ну да. Ага. Ну да, если взять и проанализировать, то он действительно очень хорошо и заботливо, э, ко мне относится. Ну, я вижу, что он вовлечен в меня. И действительно сейчас у него на работе есть важный проект, над которым он очень занят. И я понимаю, что это всё только в моей голове, да что из прошлого опыта я вот сейчас на ровном месте создаю какую-то новую себе проблему.
Ну вот. Ну да, видишь, уже хорошо, что ты это осознаёшь. То есть, если бы ты не осознавала, тогда ситуация была бы уж прям совсем плохой. И, м, тогда, ну, наверное, тебе бы пришлось больше над собой работать. А раз ты осознаешь, то ты просто переносишь какие-то свои страхи из-за того, что у тебя были неудачные отношения на отношения, которые есть сейчас. Ну, это, м, в общем, положительный такой момент. И, наверное, ты как-то осознанно прямо должна, м, поработать над собой, чтобы эти страхи как-то, ну, убрать в своей жизни, потому что они действительно, они же тебе мешают. Они мешают даже действительно, как ты сказала, отношениям, потому что, вот, видишь, ты сердишься на своемо на своего нового молодого человека, а сердиться не за что. Он, в общем-то, ничего плохого тебе не делает. И, <grunts> ну, наверное, это никак не укрепляет, э, ваши отношения, если ты всё время сердишься не из-за чего, да? А, поэтому, наверное, как-то вот нужно подумать, каким образом тебе позабыть о вот этих вот старых, неудавшихся отношениях.
Мгм. Да. Мгм. Да. Да.
М, возможно
Мгм.
Ну, ты вот этого с своего бывшего молодого человека никогда не видишь, ты с ним не поддерживаешь никаких отношений?
Нет, не поддерживаю. И я уже, да, прорабатывала со специалистом, то есть, э, эти все страхи свои. Но, скорее всего, что-то ещё осталось, э, потому что вот, э, всё равно я чувствую эту ст ну, эту тревогу, да, страх, волнение. И как бы, с одной стороны, я пытаюсь себя успокоить, что это, ну, ничего страшного, что просто он сейчас занят там работой, но вот это внутреннее, получается, как будто неуверенность в себе, да, что я не верю, что вот, э, партнёр действительно меня может, ну, я ему понравилась, но просто сейчас ему некогда. Вот это получается самооценка тогда.
Мгм. Ну, н-да, наверное, эти прошлые отношения как-то, может быть, действительно даже занизили твою самооценку. Ну, тут тут и раз ты уже обращалась к специалисту, наверняка же он тебе давал какие-то упражнения, да, какие-то практики, которые должны повышать твою самооценку. Ты до сих пор ещё встречаешься со специалистом?
М-да. Мгм. А, ну, я встречаюсь, да, когда вот мне прям совсем плохо. Но сейчас, э, б да, такой ещё острой необходимости я не вижу. Конечно, я стараюсь делать там успокаивающие практики, дыхательные, когда меня прям сильно тревога накрывает. Я ещё там слушаю какие-то поддерживающие медитации, аффирмации. Это тоже мне помогает расслабиться и напомнить себе, что со мной всё нормально. Но бывает, да, что мысли, они начинают, э, там что-то бушевать в моей голове и, м, вот возвращать к старому опыту.
Мгм мгм. Ну, знаешь, может быть, когда вот у тебя случается такой вот, да, какой-то страх тебя накрывает, может быть, тебе, э, как-то попробовать отвлекаться, ну, вот, найти что-то такое, что тебе очень нравится, да, какое-то такое занятие, которое прям тебя вот, ну, поглотит полностью, да, но что-то вот, м, что-то очень приятное для тебя. И в такие моменты, когда ты будешь чувствовать, что вот опять эт приходит этот страх, ну, обращаться вот к этому какому-то приятному занятию, чтоб просто отвлекаться, чтобы на какое-то время забыть, э, м, о том, что тебе стало страшно, а когда уже пройдет там какое-то время уже и, может быть, и страх тебя оставит.
Да. Мгм. Ну да. Да. Мгм. Да, я вот заметила, что когда у меня много свободного времени, или я не так занята, э, или не слишком, да, устала, и тогда, да, меня вот накрывает этот страх и тревога. А если я буду больше времени, да, уделять своим увлечениям, буду постоянно занятой и заниматься тем, что меня вдохновляет и радует, э, скорее всего, да, у меня будет меньше времени об этом думать.
Мгм. Ну да, тебе, видимо, сейчас нужно всё время, э, чем-то занимать свою голову, да, чтобы, м, вот эти вот ненужные мысли, они не крутились и не пугали тебя. Поэтому вот находи себе какие-то приятные занятия и, возможно, ну, постепенно, конечно, эти страхи уйдут, потому что это просто ещё, может быть, прошло не очень много времени с тех пор, как, э, вот, у тебя были те неудачные отношения, поэтому эти страхи всё ещё присутствуют. Но со временем, конечно, они тебя покинут, и ты забудешь об этом. А сейчас, э, ну, просто отвлекайся, м, найди себе какие-то занятия, может быть, там, не знаю, с подружками куда-нибудь сходи. Это ж тоже отвлекает.
М-да. Мгм. Ну да. Мгм. М-да. Да, это действительно хороший совет, спасибо. Правда, организовать встречу с подругами, выйти приятно провести время, найти увлечение, которое меня будет заряжать, да, давать приятные эмоции и тем самым ещё повышать мою самооценку. Это, правда, очень хороший способ отвлечься от этих мыслей, просто занять себя максимально. И тогда и партнёру будет легче, потому что я перестану ему постоянно, да, подозревать в чём-то легче.
Да, да. Ну конечно, конечно. И ваши отношения, у как-то, наверное, станут лучше, если ты не будешь всё время, э, ну, м, его подозревать. Конечно, это же, ну, вряд ли это кому-то может нравиться. Ну и уж в крайнем случае, конечно, если прям тебя уж этот страх будет накрывать прям полностью, ну, есть специалист, да, к которому ты уже тем более обращалась.
Да. Да, это точно. Спасибо большое. Мне вот сейчас стало гораздо легче. Очень полезные советы.
Ну, я надеюсь, что они тебе помогли, и желаю тебе удачи в твоих новых отношениях. Всё будет хорошо.